Ja, das war schon in Ordnung, das kann man mal machen und, ähm na ja, wir sind auf jeden Fall mit der Einstellung dann durch die Gegend gefahren, dass wir weil wir kamen aus 'ner Großstadt und, äh, wir hatten wir hatten keine Lust auf große Städte und viele Menschen und waren so: „Okay, wir fahren auf jeden Fall nirgendwo rein, äh, fahren nur an 'n Strand oder in die Berge oder in irgendwelche Wälder und geben uns jetzt nur volle Breitseite Natur und ignorieren den ganzen Rest.“
Mhm. Mhm. Okay.
Und, ähm na ja, dann haben wir uns erst mal abschleppen lassen, waren bei der Werkstatt. Die Werkstatt meinte: „Ja, 2, 3 Tage wird's wahrscheinlich dauern, müsst ihr euch noch mal Hotel nehmen.“ Und, ähm, da haben wir dann schon mal was Schönes gelernt, nämlich dass der ADAC, wenn man versichert ist und die Werkstatt das nicht am gleichen Tag hinkriegt, dass die dann auch auch Hotelkosten mit übernehmen. Und, ähm, ja, dann haben wir uns erst mal 'n schönes Hotel in der Innenstadt gebucht. Äh, noch nicht nichts ahnend so. <chuckles>
Mhm. Aber ihr wart die Glücklichen mit der ADAC-Versicherung?